Ja, äh, ja, ist 'ne gute Frage. Ähm ich glaube einfach, ich möchte wieder definierter werden und, äh, vor allem auch, äh ja, ich habe, äh, grad viel zu tun mit der Uni und ich schreibe so mein letztes Uni-Paper und, ähm, ich bewege mich halt nicht viel. Also, ich sitze viel am Schreibtisch und grade dann also, abends merke ich so: „Boah, ich muss mich bewegen.“ Also, selbst wenn's nur irgendwie 'n halt 'n dreißigminütiger Spaziergang ist oder so was und ich habe keine Motivation dafür. Das ist ganz komisch. Also, was ich eigentlich gerne machen möchte: Ja, ich möchte einfach wieder definierter sein. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt abnehmen oder so, ich finde so, wie ich aussehe, ist ganz gut, aber, so, ja, einfach definierter, dass man ja, du weißt, was ich meine mit definierter Aussehen. Deshalb das ist mein Ziel. Mhm.
Mhm. Ja. Hm. Ja. Mhm. Ja dass du dich einfach w mehr wohl fühlst im Körper, ne, dass du dich vielleicht auch 'n bisschen attraktiver findest und du meinst ja, dass du eigentlich 'ne ganz Hübsche so bist und dass du jetzt nicht irgendwie ganz viel, ähm ja, nicht unsportlich so bist und ich glaube, das Bild, was du irgendwie haben möchtest, passt jetzt nicht ganz zu deinem Charakter vielleicht auch, ne? Du bist vielleicht diese sportliche, aktive und das spiegelt sich jetzt grad nicht in deinem Alltag wider und, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Genau, genau, ich möchte so rüberkommen und immer wenn ich mir dann mal meine Sportsachen anziehe oder so und dann so 'ne Sportleggings und dann tatsächlich mal joggen gehe, dann schaue ich mich an und denke: „Ja, das ist die die Sam, so will ich sein und so will ich aussehen“ und so und dann fühle ich das auch richtig so diesen ja, diese sportliche Energie, die immer noch so eigentlich ganz tief in mir irgendwo schlummert und dann fühle ich's eigentlich immer nur dann, wenn ich mir die Sportsachen anziehe. Vielleicht muss ich einfach mal öfter Sportsachen anziehen, damit ich mir das mehr suggeriere oder so, fällt mir gerade ein. Also, vielleicht liegt's daran. Mhm.
Ja. Ja. <chuckles> <chuckles> Ne, das das hilft tatsächlich wirklich. Also, ähm, es gibt, äh, so 'n Buch, das heißt die Ein-Prozent-Methode und da wurde das auch so, äh, gezeigt, ne? Da wurde gesagt: „Okay, äh, was ist dein Ziel und welche Etappen gibt es dafür, um das zu erreichen.“ Und wenn du sagst: „Hey, mein Ziel ist es, Sport zu machen an 'nem Montag.“ Ne, also, wie viele Schritte braucht es, dass du wirklich Sport gemacht hast und ein Schritt davon ist, sich die Schuhe anzuziehen und wenn du jetzt dir vornimmst, nur die Schuhe anzuziehen, nur die Sportschuhe anzuziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch die anderen Schritte machst und wenn ich jetzt dir so zuhöre und du sagst: „Hey, ich fühle mich richtig gut in Sportsachen und ich habe da Bock drauf und ich sehe in Spiegel und merke so: ‚Ja, das bin ich'“, vielleicht ist das ja wirklich 'n Ziel, dass du so festhalten kannst: „Ich nehme mir vor, alle 2 Tage oder am besten 'n fester Wochentag an dem Tag ziehe ich Sportsachen an.“
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Und vielleicht nicht direkt als Ziel: „Dann werde ich auch dann Fitness machen”, sondern: „Ich ziehe die erst mal an und wenn ich dann Bock habe, dann gehe ich raus.“
Ja.

Ne, also, ich hätte schon Zeit dafür tatsächlich. Also dieses Paper ist auch fast fertig, ähm, und ich hätte tatsächlich schon Zeit, nur also, die Motivation, die ist ganz, ganz, ganz oft weg und zum ich, äh, studiere in, äh, Südschweden und das ist 'ne sehr, sehr, sehr, sehr große Studentenstadt und hier gibt's so ein wunderschönes Fitnessstudio. Also, das sieht wirklich so so schön aus und was die da anbieten für Kurse und also, das ist wirklich so richtig Premium. Und diese ganzen 2,5 Jahre habe ich's nicht geschafft, mir so 'ne Mitgliedschaft da anzulegen, weil ich immer gesagt habe: „Ne, dann sind das ja wieder 30 € pro Monat und, ne, das könnte ich wieder für andere Sachen ausgeben.“ Dann hat mir meine Mama sogar irgendwie Taschengeld überwiesen, weil sie auch wollte, dass ich rausgehe, dass ich ins Fitnessstudio gehe und ich habe es trotzdem nicht gemacht, sondern für was weiß ich, irgendwelche Haarprodukte ausgegeben oder so und das ist irgendwie so also, es lag es lag weder am finanziellen noch an der Zeit einfach so, sage ich mal, so ehrlich, keine Lust und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich sonst nie so war. Deswegen verstehe ich nicht, was hier grade passiert und das macht mich nun traurig, weil ich das nicht verlieren will, so dieses sportliche Ich sozusagen.
Okay. Mhm. Wow. Hm. Wow. <chuckles> Okay. Ja. Mhm. Ja, ich merke, ne, du bist vielleicht umgezogen, gehst jetzt ganz bewusster auch vielleicht so mit Geld auch so um. Klar, jetzt hast du das für Haarprodukt irgendwie ausgegeben, aber trotzdem ja, genau, auch wichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, so als Studentin, ne, da kna knatscht das Geld hier und da mal und man kennt das ja, ne, ganz viele Leute, äh, schließen so 'n Vertrag ab und lassen sich nie blicken. Und ich glaube, du willst nicht so eine Person sein und deswegen schließt du diesen Vertrag auch erst nicht ab und, ähm
Mhm. Ja. Auch wichtig. <laughs> Voll wichtig. <laughs> Ja. Ja. Richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Mhm. Weil ich habe dann so das Gefühl: „Boah, ich bezahle dafür, also, muss ich ja eigentlich auch schon jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber, ja, schon so alle 2, 3 Tage dahin gehen.” Und dann muss ich mich ja dann schon irgendwie zwingen. Und dann es ist ja wieder so 'n Druck, den ich wieder mache und dann macht mir das auch keinen Spaß und deswegen dachte ich mir so: „Boah, ne, ich schließe da gar nichts erst ab. Nachher habe ich noch 'n finanziellen Druck, da hingehen zu müssen oder so.“ Das ist ja dann auch da habe ich auch nichts gewonnen im Endeffekt.
Ja. Mhm. Ja. Und es sind 30 € im Monat, sagst du.
Mhm. Ja.
Und wenn du jetzt für dich sagen würdest: „Ich gehe nur einmal die Woche hin", würdest du sagen: „Dann waren's die 30 € wert" oder eigentlich eher nicht?
Ja. Ne.